हुँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आपने बहुत सही बात किया आपने बहुत सही बात किया। पर, ये धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्म होगा, मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्या कहना आपका? एक बार में तो इतना जल्दी सब कुछ नहीं बदलेगा। ना?
बिल्कुल और वो भी भारत जैसे देश में तो इतना जल्दी बदलना नामुमकिन है।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। मतलब यहाँ, मतलब यहाँ पर भी करप्शन होता है, मतलब पढ़ाई के मामले में भी करप्शन होता है। क्या कहना है आपका इस ऊपर? भारत में होता ही है। होता ही है।
भ्रष्टाचार तो भारत के नस-नस में घुला हुआ है, तो तो कोई भी क्षेत्र से बचा नहीं है।
<laughs> अ, एकदम एकदम एकदम, आपने सही कहा।
शिक्षा जगत कैसे बदल सकता है?
हुँ।
बस यही हो सकता है कि कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। कहीं आप इलिजिटिमेट बता सकते हैं, कहीं आप सही ठहरा सकते हैं। इससे वो सही इस तरह से ठहरा देते हैं कि हर साल वो आपका ड्रेस चेंज कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स का।
हुँ। एकदम एकदम। हाँ, हाँ। हाँ। मतलब
आप उसको डायरेक्ट करप्शन बोल नहीं सकते हैं।
हाँ, एकदम एकदम एकदम एकदम। आप सही बोल रहे हैं।